อา ถ้าเป็นแกงเนี่ย จะเป็นแกงฮังเลเลยค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นเมนูที่เราก็โปรด ล เหมือนกัน ก็คือน้ำพริกหนุ่มและแคบหมู
โอ้ ค่ะ ๆ เมนูขึ้นชื่อ อืม <chuckles> น้ำพริก หนุ่ม ค่ะ ๆ
เรา เราเชื่อว่าทุกคนน่ะ เคยจะลองเมนูนี้อยู่แล้วล่ะ เพราะว่ามันเป็นเมนูที่คนเหนือทุกคนเกิดมาเนี่ย ไม่ได้กินนมแม่เป็นอย่างแรกค่ะ กินน้ำพริกหนุ่ม <chuckles> ล้อเล่นนะคะ ล้อเล่น <chuckles>
อืม รู้จักหมดใช่ไหมคะ? อืม <chuckles> อา ค่ะ ๆ แล้วก็ทำยากไหมคะ? เมนูนี้
เมนูนี้ เราอะไม่รู้วิธีทำที่แน่ชัดเลย แต่รู้แค่ว่า แบบว่าเขาจะใช้พริกเขียวเนาะ มันถึงได้ชื่อว่าน้ำพริกหนุ่ม เพราะว่ามันเป็นพริกที่แบบว่ายังไม่แดง ใช่ แล้วน้ำพริกมันจะเป็นสีเขียวค่ะ ลอง ถูกต้องค่ะ ใช้พริกโสะ เออ พริกสด แล้วก็เอาไปย่าง
ค่ะ อา มาจากพริกเขียวนี่เอง ค่ะ ๆ เป็นพริกสดใช่ไหมคะ? พริกสด อือ ๆ เอาไปย่างด้วย อา ค่ะ อ๋อ
ค่ะ ใช่ ๆ แต่เราไม่รู้วิธีทำที่ชัดเจน หรือว่าขั้นตอนการทำเนี่ย ไม่ ไม่เคยได้ศึกษา เคยแต่ว่าเป็นคนกินจากแม่ จากยาย ใช่ นี่เราก็เสียดายอะ เสียดายค่ะ แต่ว่าบางทีเวลาที่เราเนี่ย คิดถึงบ้านน่ะค่ะ เราก็จะชอบแบบว่าไปตลาด แล้วก็ไปหาซื้อน้ำพริกหนุ่มที่ตลาดใกล้ ๆ แถวนี้ค่ะ แต่ว่า ก็อย่างที่ว่าไปข้างต้นเลยว่า ถูกต้องเลยค่ะ รสชาติมันไม่เหมือนของแม่เลย มันจะขาดความหอมเตาถ่านน่ะค่ะ แล้วก็มันไม่มีรส รสมือคนเหนือแท้ ๆ แล้ว พอกินแล้วก็จะคิดถึงบ้านจริง ๆ อะค่ะ
ค่ะ โอ้ น่าเสียดายจัง <chuckles> เหรอคะ? เออ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ ไม่ ไม่เหมือนกัน <chuckles> รสชาติต่าง ใช่ไหมคะ? อ๋อ อย่างเงี้ย <chuckles> ค่ะ ค่ะ ถ้าอย่างเงี้ยคุณต้องฝึกแล้วล่ะ แล้วก็ทำให้เป็น เวลาคุณออกมาอยู่เอง อย่างเงี้ย คุณจะได้มีเวลา ถ้าเผื่อคุณมีเวลาคุณจะได้ทำเองแล้วก็ได้ทานด้วย อย่างเงี้ยค่ะ ไม่ต้องไปซื้อ
ใช่ค่ะ คิดเหมือนกันเลย
<chuckles> โอ้ แล้วนอกจากอาหารที่เป็นน้ำพริกล่ะคะ ที่เป็นเมนูอื่น มีอีกไหมคะที่คุณจะนำเสนอ? ที่บอกว่ามันคืออาหารบ้านเราเนี่ยค่ะ
ส่วนใหญ่เนี่ย อ เราชอบทานห่อหมกไข่มดแดงใส่วุ้นเส้นค่ะ
โอ้ ห่อหมก! น่าสนใจค่ะ
อันนี้ เป็นวิ อืม เป็น เป็นเมนูที่เราไม่รู้วิธีทำ แต่ว่าเป็นเมนูที่เราชอบกิน
ค่ะ

ใช่ค่ะ พอแม่เราย่างให้หอมแล้วเนี่ย แม่ก็ตำพริกแห้ง หอมแดง แล้วก็กระเทียม ย่างเนี่ย ตำให้ละเอียดเลยค่ะ ตำ ๆ ๆ ตำเสร็จปุ๊บ หลังจากนั้นแกก็จะเอาหมูสับ ใช่ไหมคะ ลงไปผัดในกระทะ แล้วก็หมูสับเนี่ยแกจะไม่ใส่น้ำมันเนาะ เพราะว่ามันจะมีน้ำมันออกมาจากหมูอยู่แล้ว แล้วน้ำมันจากสัตว์ มันอร่อยกว่าน้ำมันพืช เราไม่รู้ทำไม มันแบบว่า มันมีความนัวแบบบอกไม่ถูกอะค่ะ
เนาะ อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ๆ อืม จริงด้วย ใช่ค่ะ <chuckles> อร่อยมาก ดู ดูท่าทางจะน่าอร่อยมากเลย โอ้โฮ
แล้วแกก็จะ ใช่ ใช่เลยค่ะ แกก็จะผัด ๆ ในกระทะ แล้วก็เอามะเขือเทศเนี่ยใส่ลงไปเยอะ ๆ เลย พร้อมกับหมูสับเลย จนมะเขือเทศมันเปื่อยอะค่ะ แล้วก็ เราก็จะแบบว่าได้รสที่มันแบบว่าเปรี้ยวหวาน กลมกล่อม แล้วแกก็จะปรุงด้วยน้ำปลานิดหนึ่ง เกลือนิดหนึ่ง แล้วก็ผงวิเศษ ที่ทุกบ้านใส่กันอยู่แล้วเนาะ ก็คือ ผงชูรส เนาะ แล้วแบบ
ค่ะ ๆ อืม ๆ อืม อื้อฮือ <chuckles> ค่ะ <chuckles> ค่ะ ใช่ค่ะ ๆ
แม่เราจะชอบใส่น้ำเล็กน้อยด้วย ใช่ค่ะ เพราะว่าเพิ่ม เพิ่มความขลุกขลิกให้น้ำพริกอะค่ะ แม่เราแกก็จะชอบใส่น้ำเล็กน้อย แล้วก็
เพิ่มความนัว โอ้! เหรอคะ? โอ้ อืม ๆ ๆ ๆ ก็จะไม่แห้งเกินนะคะ เวลาผัด
ใช่ มัน มันก็จะไม่แห้ง แล้วก็พอเคี่ยวจนหมูกับมะเขือเทศมันเข้ากันดีอะค่ะ กลิ่นมันจะหอม มาก เลยค่ะ หอมแบบว่า เวลา
อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ เห็นภาพเลย <chuckles> อา ๆ
กินคู่กับผักลวก หรือว่าแตงกวาเย็น ๆ คืออร่อย อุดมากค่ะ แล้วเราเนี่ยจะชอบแบบว่ากินกับกะหล่ำต้ม แล้วก็ฟักทอง บางทีกินกับ เขา มันจะเป็นฟักลูกเล็ก ๆ สีเขียว ๆ อะค่ะ แล้วมันจะหวานมากเลย
อืม อา ค่ะ ๆ โอ้โฮ อืม เพิ่มรสชาติ
อืม ใช่เลยค่ะ แล้วตอนที่เราอยู่ไกลบ้านเนี่ย แค่ได้กลิ่นน้ำพริกอ่องนะ เราก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านแล้วค่ะ เพราะว่ามันทำให้นึกถึงตอนที่แม่เนี่ยยืนผัดอยู่ในครัว แล้วก็แบบตะโกนเรียกให้ทุกคนเนี่ย มากินข้าวพร้อมกันค่ะ
อืม <chuckles> อืม นะ เป็น เอ่อ บรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยอะค่ะ แล้วนั่งล้อมวงทานข้าวด้วยกันด้วย โอ้โฮ เป็นภาพที่หาดูยากแล้ว ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ แล้วน้ำพริก น้ำพริกอ่องเนี่ย มันเป็นเมนูที่ยังไม่ทันได้กินอะค่ะ แค่ได้กลิ่นเนี่ย มันทำให้เราเนี่ยคิดถึงบ้านทันทีเลย มันเป็นของที่แม่เราเนี่ยชอบทำบ่อยมาก ๆ ค่ะ แล้วก็โดยเฉพาะตอนหน้าหนาวอีกแล้ว อะ หน้าหนาวเนี่ย
อืม อืม เออ <chuckles> อา อา หน้าหนาว ค่ะ เป็นฤดูกาลที่
แม่เนี่ย ชอบทำน้ำพริก อ่อง ใช่
อืม ค่ะ

มีค่ะ แบบว่าเวลา ยายกับแม่ทำอาหารเนี่ย เราก็จะชอบยืนอยู่ใกล้ ๆ ในครัวแล้วก็ อา ๆ ไปชะเง้อมอง ๆ อะไรอย่างงี้ ถูกต้องค่ะ แล้วว่า "มีอะไรให้หนูช่วยไหม ให้หนูตำกระเทียมไหม ให้หนูล้างมะเขือเทศไหม?" อะไรอย่างงี้ เพราะว่าเราอะอยากที่จะเรียนรู้ เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งที่เราต้องมาอยู่ไกลบ้าน เราต้องลงมือทำเอง ก็จะได้กินอาหารสูตรของเขา แต่ทำเท่าไรมันก็ไม่อร่อยเท่าอะค่ะ เราแบบทั้งใส่ผงชู ท ใส่ผงชูรสไปเกือบครึ่งถุงยังไม่อร่อยเท่าที่แม่ทำเลย
<chuckles> เออ <chuckles> อา ๆ เป็นลูกมือใช่ไหมคะ? เป็นลูกมือคุณแม่ อืม อือฮึ ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ อา เหรอคะ <chuckles> โอ้โฮ <chuckles> เหรอคะ อย่างงี้ต้องฝึกเยอะ ๆ นะคะเนี่ย <chuckles> แล้วเป็นเมนูไหนบ้างที่คุณรู้สึกว่า คุณมั่นใจมากเลยว่า คุณทำได้อย่างเงี้ยค่ะ? ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ? น้ำพริกอ่องเหรอคะ? โอ้โฮ ไหนลองพูดถึงวิธีการให้หน่อยได้ไหมคะ? ชักน่าสนใจแล้วล่ะ กับเมนูนี้
อืม น่าจะเป็นน้ำพริกอ่องค่ะ น้ำพริกอ่อง ใช่ เราก็ จา จาแบบว่า พริก วิธีการทำของน้ำพริกอ่องของแม่เราเนี่ย มันก็คล้าย ๆ กับ เอ่อ หลาย ๆ บ้านในภาคเหนือที่ทำเลยค่ะ แต่ว่าแม่เราอะ เขาจาผัดทุกอย่างอะพร้อมกัน บางคนเนี่ยจะเหมือน จะชอบแบบว่าลงมะเขือเทศก่อน ลงพริกทีหลังหรือว่าลงหมูทีหลัง แต่ว่าในวิธีการทำน้ำพริกอ่องของแม่เรา ใช่ไหมคะ แกเนี่ยก็จะ อ่า ตำเป็น ตำพริกแห้งก่อนอะค่ะ เป็นพริกตากแห้งเนาะ
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ๆ ค่ะ ๆ อือฮึ ตำเครื่องพริกก่อน ค่ะ ๆ เครื่องพริก อะ ๆ แล้วก็ผัด รวม อืม
ใช่ ๆ ๆ ๆ อะ แล้วแกก็จะตำพริกแห้ง ใส่หอมแดง ใส่กระเทียม แต่ว่าหอมแดงกับกระเทียมเนี่ยแม่เราจะย่าง เพราะบางบ้านอะจะชอบเอาไปคั่ว ใช่ไหมคะ แต่แม่เราเอาไปย่าง เพราะแม่เราบอกว่า "ถ้าเราเอาไปย่างเนี่ยมันจะหอมมากกว่า"
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ โอ้ อันนี้เป็นเทคนิค อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่แบบว่า อ่า สามารถดึงกลิ่นของ พวกเครื่องเทศออกมา